Ako po talaga 'pagka halimbawa 'pag newly hired po ako sa bago kong ano siyempre s yung working schedule po. 'Yon po talaga yung pinakakalab mm, pinakakalaban ko po talaga working schedule siyempre mag-a-adjust na naman po ng panibago, panibagong set na naman po ng kaya nakakatamad din po, eh, ang ginagawa ko po talaga gradually po, 'yon pa isa-isang ano sa
Mm, mm, trabaho eh, 'no? <laughs> Oo. Totoo. <scoffs> Base sa isang araw, oo.
Sa 1 isang linggo po at least 3, 4, kung kaya po ng 5 gano'n. Hanggang sa maano ko po 'yong ano, 'yong working schedule ko p 'yong ano po talaga time management hanggang sa magamay ko po talaga 'yong daily routine ko, yung gano'n. Kayo po ba panon paano niyo po nagagawa yon?
Okey, okey. Wow. Mm, okey maganda. Okey, okey. <laughs> Well, um, <tsk> siguro ang pagkaka may mga pak mga times lang na hindi hindi ako nakapag-exercise pag nagkakasakit ako gano'n. Kasi ayoko namang ano ayokong 'yon mabinat or lalong siyempre 'pag nag-e-exercise ka pinapawisan ka ayaw mong ma-dehydrate. Prone kasi ako sa dehydration, uhm, kaya lagi ako uminom ng tubig. Kaya kapag kunya
Ah, opo 1 pa po 'yon. Hindi, malakas din po pala kayong maglabas ng fluids sen, pagka talagang pinagpawisan.
Oo, papa pawisin kasi ako pawisin talaga ako. So, kaya nga 'pag nag-jo-jogging no'ng nag-jo-jogging ako nong mga ilang buwan na nakalipas. Talagang ano, ah, may baon akong ano towel ganyan para at least hindi ako although hindi sa pag-jo-jogging kasi ayoko may dalang cellphone lang tapos mayro'n akong clip belt bag para maano 'yong aking steps ganyan ma-calculate 'yong steps. Ano 'yon?
Oh, ang hirap ang hirap din po kasing ibulsa ng ano ng phone ang bigat po, eh. Kaya maganda po tay eh
Totoo, ikaw ba nag mukang belt clip? Gumagamit ka 'non?
Opo, nag opo. Minsan ano, 'pagka talagang ano hindi na ako nagdadala ng phone.
'Di ba?
'Pagka malapit lang naman po. 'Pag malapit lang naman po yung ano ang place ng pag-aanuhan, jo-jogging.
Ah, hindi ka na lag Ah, okey. Ah, pero pa paano mo naka-calculate yung ilang kilometers na o basta mayro'n ka lang ruta gano'n.

Ako po mostly ano, bas ano, basketball po talaga sports, 'tsaka po ano, kay Joe Rogan. <laughs> Hmm, yun po madalas eh.
Sports. Mm, okey. Kay Joe Rogan parang natunugan ko na yun, ah, so, medyo sa ano ka, on the conservative side gan'yan. Na mga podcast.
Hindi ano, may minsan po may mga guest din naman po silang ano na left, left wing. 'Tsaka centris, ayun po. Kaya
Oo naman, oo meron, meron. Ayan na nabanggit mo yung left, ah, good parehas tayo nung mga iniisip. <laughs> <sniffs> Pero yun.
Ayun po, kaya ano yung mga suggest po niyo parang nagkakaro'n po ko ng panibagong ano, yung id yung ideya po. Opo, mga ganun.
Pananaw. Bagay, oo ako 'yan sila Charlie Kirk, eh, Charlie Kirk, Ben Shapiro, um, kung sinong ano diyan.
Kasi nakaka-enjoy. Ang mga, mga right po ano, sina Charlie Kirk.
Alright, pero siyempre, alam mo naman yung mga 'yan, eh, sye lalo na si Charlie Kirk sabihin natin pumunta siya sa mga universities para makapagkaroon ng, magandang debate. So, it's not hindi lang siya right kasi siyempre makikita mo rin yung perspective ng left pag may mga debate. So, yun yung mas, nai-interest, nai-interest ako parang gano'n, um.
Tapos sa mga college students, hmm. Opo, kasi maganda din pong ano, eh, nagka nagkakaroon po ng exchange of ano, eh, ideas po, eh, 'di ba po pagka nag-debate.
Totoo, pero pansin mo, papansin mo talaga yung sa mga left naging political na yung usapan natin. Pero yung ano, papansin mo sa left, yun dun sila yung, sila yung emotionally charged makikita mo. Kapag kinontest mo yung ano nila, yung pananaw nila, sila yung la halos madalas, na maiinis, magagalit, sisigaw, ganun, so anyway. <sniffs>
<chuckles> Opo. Parang sila po kasi yung ano, eh, nasa yung nagpro-promote po ng cancel culture. hindi, no, no offense po kung ano, yun lang po yung ano, yung pananaw ko kasi yun din po napan
Yes. Hindi ako na-o-offend kasi hindi naman din ako, nakikita ko sinasabi mo, actually. So, ako kasi, leaning right leaning ako, eh, politically. So, walang problema. Center. Okey. Centrist, walang problema. Pero ito okey wala namang problema dun. So, yung opinion is maswe-sway 'yan either to the left or to the right from time to time. Ah, merong point yung gan'to, merong point yung gan'yan. So, ayun. Ayan. <scoffs>
Ako center po ko kaya talagang ano, binabalanse ko po hang hangga't maaari yung ano. Opo. Pero mas ano, parang, mas ayaw ko po talaga ng left, grabe kasi yung toxicity nila, eh. <scoffs>
<laughs> So, center left, center right ka aminin mo na, 'di joke lang. <chuckles>
Ah, medyo may pagka may hindi may pagka may more on right po.
Right leaning ka ayan, parehas tayo, sige ayun sana makapag-usap pa tayo sa susunod ano.
Opo. Ah, yun marami. Ay maraming salamat po pala at magandang hapon po sa inyo, paalam po.
Sa'yo rin, ba-bye.

Opo. May route lang po kung inaano. 'Pag lalo 'pag quick ano lang po, 'pag quick jogging lang po hindi na po ako nag dadala ng phone. Pero 'pagka yung, mga at least 2 hours gano'n, 'yon po nagdadala po talaga akong phone. Para ma-check ko din po 'yong ano, medyo hindi pa po natin afford ang Apple Watch kaya. <giggles> Tiyaga-tiyaga na lang po muna sa phone.
Mm, okey. Mm, mm. Sabagay. <laughs> Oy, wag wag na. Mag ano ka na lang, yung Mi, Xiaomi, meron yung kapatid ko nun, pwedeng-pwede naman, okey naman. Um.
Ah, maganda din po yung ano.
Oo. Pero kailangan pa rin ng phone. <giggles> Um. Pa'no ba. Oo. Kasi kapatid ko meron, eh, meron siyang Fitbit, Fitbit or smartwatch na binigay.
Ano po 'yon? Maganda din po yung Fitbit, eh. Kasi may kaibigan po ako na may Fitbit, yun po yung lagi niyang gamit.
Oo Mi. O, 'di ba? So pero kung ikaw, Apple Watch maganda, <laughs> mahal nga lang. <sniffs> Pero yun, um, sa'kin naman ano, ah, yan, yung sa nabanggit ko, yan yung 'pag na, pagkakasakit or minsan kasi 'pag nag ke-kettlebell ako nagkakaroon ako ng, medyo minor wrist injury ganon. So hindi, mabigat siya. Siguro sa kapa medyo. <laughs>
Ang ganda nga po, ano po yun? Kasi ang bigat din po, eh. Ang bigat din po minsan. Lalo po yung
Sige sige, go, ano yun? Lalo na yung alin?
Lalo na po siguro 'pagka ano, napalakas po kayo ng ano, ng ng stretch, oo, nung hatak, oo, <chuckles> mga ganun.
Nang hatak. <laughs> Oo. <giggles> Kala mo ano, eh, 'no? Pero totoo, ah, yun. Pero ikaw paano nakakatulong yung exercise sa araw-araw mong buhay? Medyo siguro sa ayan, pa bu sa kalusugan, sa mood mo, ganyan.

Buti, buti ano, so at least medyo yung alinsangan, ah medyo nabawasan ano? Kaya, sige, sige so, um, yun nga ngayong mga panahon na 'to 'no parang medyo maalinsangan, so yung mga taong hindi masyadong gumagalaw. Pero yun kailangan pa rin natin ng ehersisyo ba, ikaw pa mat madako tayo diyan, ano yung paborito mong paraan para mag-exercise o mag-ehersisyo?
Nabawasan. Na Ako naman po pagka hindi po nakapaglalaro ng basketball, ah, kasi siyempre mga kaibigan tsaka mga kalaro ko po ay mga busy na rin talaga sa buhay may ma kanya-kanyang prayoridad sa buhay, yun po, ah, madalas nagja-jogging po ako tuwing hapon opo.
Oo. Mm. Ayun, oo nga. Jogging. Ah, oh, para kang kapatid ko, ako rin dapat, eh, pero <laughs> <gasps> Um, so yung jogging mo na 'yan araw-araw mo ginagawa ganun?
<laughs> <gasps> Almost everyday po. pagka kaya talaga ng araw-araw, 'pag wala namang biglaan lakad o ganun. Um, ah, minsan po meron namang konting gym equipment, <laughs> paunti-unti. Kaya, nakakabili, kaya talaga pong ano
Okey, okey. Subok Tab mm, mm. Ah, ah, sige.
Siyempre po sa
Pero nag-gi-gym ka hindi? Nagsa sa bahay ka na lang kung may gym equipment.
Dati po dati po, ah, g-gym talaga ako. Eh, ngayon tumig natigil po ng ilang taon, kaya light, light light workout na lang po ginagawa ko lagi. Ang hirap po kasi siyempre kailangan din po natin mag-ano, mag-ehersisyo sa panahon ngayon, lal kasi hindi na po tayo bumabata, patanda na po eh.
Okey. Mhm. Okey, okey. Tama. <laughs> <gasps> Nakaka-relate na nga, eh oo, tama, tama. Sa'kin naman ano, ayan yung sa bahay, madalas ako sa bahay lang nga wala naman akong gym equipment. Ah, usually cardio lang. Konting squats yan, konting squats at parang parang air boxing kunyari, pero iniisip ko na nga kung puwedeng magkaroon ako ng
Ano poy? Ay, maganda pa yang carbio cardio. Opo.